Je m'en suis aperçue, le pain, <chuckles> c'est horrible. Le pain <laughs> le pain, ça m'a manqué. Le fromage, ça m'a tellement manqué, mais j'étais t quand je suis rentrée, la 1re chose que j'ai fais, je suis partie acheter une baguette et du pain, mais c'est des choses c'est c'est quelque chose qui est propre à notre culture et j'ai grandi là-dedans, et c'est vrai que, quand on les a pas, là-bas, il y avait des b boutiques spécialisées dans le pain, ils faisaient que du pain, mais ça vaut même pas le pain du Lidl. C'est ça <chuckles> ça a rien à voir, donc s'il y a des choses qui m'ont manquées, ça va être ce côté-là au niveau de la nourriture, parce que, heu, mine de rien, la gastronomie française est très bonne. S on mange bien quand même en Thaïlande, on en mange même très, très bien, mais heu, on a des habitudes alimentaires qui sont ancrées depuis des années.
Le pain? <chuckles> Mmh. Mouais. Ouais, c'est c'est vraiment, heu, c'est vraiment ancré, on s'en s'en on s'en rend pas compte au quotidien parce que ça fait partie de nous, mais au final, heu, hein, c'est comme un un un être, heu, vous manque et tout est dépeuplé, ça et c'est c'est un peu le principe, heu, le pain disparaît et oh mon Dieu, c'est quoi ma vie? <chuckles>
Donc l'alimentaire, c'est quelque chose qui manquait. Oui. <chuckles> C'est ça, et je Pourtant, je co je mange pas du pain tous les jours, hein, mais là, le fait de d'en manquer, de pas l'avoir à ma disposition, ça a été, heu, assez compliqué, je te l'avoue. Comme le fromage aussi, ça a été pareil. Par contre, je suis une très, très grande consommatrice de fromage, ça, c'est des choses qui m'ont manquées. Après, il y a aussi l'aspect, heu, famille qui a été un peu compliqué puisque
Mouais. Moui, ouais ça heu
on on a le manque, et puis, tu sais, heu, moi, j'avais ma mère qui s'inquiétait enfin, elle montrait pas son inquiétude, mais heu, j'essayais toujours de la tenir puisqu'il y a le décalage horaire, donc ça veut dire qu'on s'appelait, heu, moins qu'avant. On tout le temps, à l'écrit, je lui envoyais des photos, et cetera, elle était très heureuse pour moi, mais elle avait, heu, elle elle parlait à des membres de ma famille. Elle diz ouais, c'est s ouais, ouais, ouais, carrément, parce que je sais, elle parlait à ma cousine. Elle lui a dit: «Ouais, heu, je pense qu'elle va aller l'habiter là-bas et je sais pas comment je vais faire si elle est si loin de moi et tout», et c'est vrai que ça, c'est des choses, heu, ça ça fait mal au cœur parce que moi aussi, je pourrais pas habiter si loin de ma mère, mais pour autant, il faut que je me dise: «Bah, il faut que je fasse ma vie, même si ça implique d'aller loin, quoi».
Moui. Oui, il y toujours cette, heu, toujours cette petite appréhension, ouais. Mouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. C'est, heu, d'un d'un d'un côté, voilà, on a sa propre vie à à mener, sa propre famille à monte à à fonder, mais d'un autre côté, heu, à moins d'être, heu, totalement orphelin, heu, heu, ce qui est évidemment pas souhait pas souhaitable, hein, heu, heu, il y a toujours des attaches et c'est, heu, c'est c'est c'est toujours quelque chose, en fait, qu'il faut mettre dans la balance, heu, et des et et et du coup, vous avez pris le le parti de
Mmh. Ouais. Ouais <chuckles> bien sûr hein, on rentre pas dans ça Mais oui, carrément.